Son zamanlarda, özellikle de son 1 yıldır, eee, sürekli bir harcama yapma isteğim var. Sürekli bir alışveriş yapma isteği var. Buna kesinlikle dur diyemiyorum ve bununla beraber, eee, sürekli bir kredi kartı, ödemelerini geciktirme. Ödeyip tekrar ödediğim miktarla alışveriş yapma... Yani, böyle, kendimi, böyle, değişik bir, eee, sürece soktum. Emm, ı yani borçları da ödeyemeyince <chuckles> bu sefer s borçları ödeyemeyip sadece alışveriş yapma kısmına girmeye başladım ve bunun içinden çıkamıyorum. Eee, artık böyle borçlar kapıda, eee, ama net bir gelirim yok ve ı ı sürekli düşünüyorum, "Ne yapacağım?" diye, bilmiyorum.
Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Yani, eee, biraz anladım ama peki bu harcamaları, ııı, neden yapıyorsun? Böyle, duygusal anlamda, böyle, bir ihtiyaç mı? Yoksa, böyle, eee, boş vakti değerlendirme anlamında, öyle internetten harcamalar mı, böyle? Eee, neden böyle çok harcama acaba, ııı, noktasına geldin?
Hı. Hı hı. Ya şöyle, eee, ımm, ben 5-6 ay önce evlendim. Öncesinde, eee, düğün için, işte, nişan alışverişleri, eee, düğün alışverişleri, ev alışverişleri ve aslında ben alışveriş yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. Alışverişin beni ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. Dedim ki, "Düğüne kadar alışverişimi yapacağım, sonra yapmayacağım." Tabii evin içine girince de eksik bitmiyormuş, yani "?!" <chuckles> Yani o yüzden çok alıştım ve sürekli bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorum ve sürekli sepet doldurmaya başladım.
Evet. Hı hı. Eee. He he. Doğrudur. <chuckles>